Allora guarda, io ti devo parlare di un grande problema che ho negli ultimi tempi, ovvero da poco ho riniziato l'università e devo dire che sono sommersa dalla mole di studio. Si sta avvicinando la sessione e anche il periodo di tirocinio e devo dire che non so da quale insegnamento, da quale materia, da cosa partire. Perché ti spiego: ehm, tra 2 settimane inizia il tirocinio in pediatria e quindi, ehm, io avrei il modulo di, ehm, in area materno infantile, no, con infermieristica, che, mhmm, by the way, io studio infermieristica, premessa. Quindi avrei da studiare l'infermieristica pediatrica, la pediatria, l'ostetricia e l'infermieristica, uhm, in in area ostetrica, quindi 4 materie diciamo. Però a genn no, a dicembre ho il primo esame. che sarebbe di urgenza ed emergenza e questo è composto da altre 4 materie molto importanti e di una mole <exhales> enorme. E io proprio continuo a rimandare e non so perché. Perché sinceramente ho paura e so che rimandare n non non mi aiuterà, perché poi avrò un sacco di di pagine da dover studiare, un sacco di contenuti da dover memorizzare in poco tempo. Però ecco, non so da cosa partire effettivamente, se partire da l'area di urgenza emergenza, che è il primo esame che avrò a dicembre, oppure partire con qualcosa di materno infantile, quindi la pediatria, dato che, ehm, tra 2 settimane inizio- inizio il mio tirocinio in pediatria. E non so neanche come gestirmi il tempo, perché, ehm, la mattina sono in università, la sera torno stanca, il weekend non ho voglia. <chuckles> Come puoi aiutarmi? Hai qualche consiglio?
Ah, dimmi. Mh-mh. Mh, capi eh. Mh. Ho capito. Okay, <chuckles> chiaro. Mh, però! Okay. Sì. Ah! Insomma. <chuckles> Mh. Erto. Mh-mh. Ho capito. Sì. Certo, sì. Ho capito. Mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Certo, assolutamente. No, mhmm, sì guarda capisco assolutamente la sensazione insomma di avere tanto da fare e troppo poco tempo, mi sembra un po' di capire che sia questo il caso, insomma, che insomma, hai varie cose su cui concentrarti, devi riuscire un po' ad incastrarle. Quindi guarda, ti rassicuro sul fatto che in realtà, mhmm, è una questione molto comune a tutti gli studenti. Alla fine, uhm, tutti si ritrovano un po' in questa situazione, quindi non ti preoccupare. Allora innanzitutto partirei col chiederti, un attimo, per, mhmm, capire meglio la situazione, tu di solito quando studi. Se cioè, mhmm, se ci sono dei momenti della giornata, uhm, in cui sei più comoda e ti trovi meglio, uhm, oppure anche degli ambienti in cui ti puoi trovare meglio a studiare.